Ừm, hôm nay ngày của bạn thế nào? Mình rất vui được nói chuyện với bạn á. Ừm.
À, à, mình cũng rất vui được trò chuyện với bạn. Thì, ờ, ngày hôm nay của mình thì cũng khá là thoải mái, khá là dễ chịu thôi. Ừm, còn bạn thì sao ha? <laughs> Còn bạn thì sao?
À ha. Ờ, Ôi! Wow! Ừ, mình cũng vậy. Cuối tuần rồi, nên chỉ là đang, a, relax này nọ, nhưng mà thật sự là thật sự là cuối tuần á thì mình cũng, ơ, vui hơn thôi, chứ trong tuần á là mình cũng khá là buồn, là <sneezes>
Ờ. Ừm, ừm. Hiểu, hiểu, hiểu. Ờ. À, à, ý ý là ý là đi làm là, ờ, kiểu buồn, áp lực hay sao bạn ha?
Ừm. Ờ. Ừ, thì kiểu giống vậy á. Là thật ra mình muốn chia sẻ với bạn á, đây là cái, ơ, công việc đầu tiên mà mình mình mình làm. Tại vì mình đang còn đi học đại học á, là mình <clears throat> chưa giờ mà đi làm giống như là đi làm ở ngoài cho người ta hết á. Đó, thì ở nhà là ba mẹ ba mẹ lo cho không, từ trên từ trên xuống dưới luôn đó.
Ờ. Ừm, ừm. Ờ. Ờ, hiểu. Ừm. Ờ, hiểu, hiểu, hiểu. Ờ, ờ, hiểu, hiểu. Ừm. Ừm. Hiểu, hiểu, hiểu. Ờ, mình, ờ, cũng từng trải qua cái giai đoạn đó rồi, cho nên mình khá là hiểu á. Cái, ờ, cái thời điểm đó mình sẽ có ừ, ờ, ừm cái mình nghĩ là cái thời điểm đó mình sẽ khá là buồn, khá là, ờ, còn mông lung về cái cuộc sống của mình, nó ừ, đúng rồi. Nó nó sa không có giống như là lúc mình tưởng tượng, đúng hông? Không có giống như là mình mình trông chờ, mình mong đợi.
Đó. đó hả? Ừm. À há. Bị sốc á. Ừm, ừm. Yeah. Ờ, đúng rồi, đúng rồi.